Слушай, ну, тогда ты как это? Ты выглядишь, как будто такой эксперт в том, к как говорить, э, правду и не говорить ложь. А вот скажи, пожалуйста, вот в таком случае, ну, вот, если ты боишься последствий и только начинаешь это делать, вот с чего лучше начать? Ну, вот если прям реально как-то некомфортно и страшно. То есть, может быть, как-то, не знаю, ка как-то подготовиться, ка как-то чуть-чуть сказать или прям сразу всё там и сразу в это выпаливать?
Вот так вот. Мгм. Мгм. Ага. А, ну, э, это только, как бы, моё мнение. Такое вот, как, э, я бы делала, да. Н то очень, конечно, сложно начать вот сразу, если человек там привык, а, приукрашивать, привык там говорить какую-то вот сладкую эту ложь, да.
Мгм. Мгм. Немножко так изменять, да, реальность?
Мгм мгм. И ему, как бы, хочется там, м, изменить вот этот вот своё, м, а, как бы, поведь ну, не то чтобы поведение, вот, м, то, чтобы он говорил правду, да. То я бы советовала лучше сразу пробовать говорить вот, э, чётко, конструктивно и коротко обязательно, да. Э, то, что вот, н не растягивать это всё вот какими-то такими, э, сказочными рассказами Мгм. М-да, м-да, это очень будет сложно, и особенно будет, э, очень сложно воспринимать реакцию людей, когда люди привыкли о том, что ты так раньше не говорил, да, а сейчас ты, вау, тот срубил на корню, <chuckles> то
Мгм. Т витиеватыми какими-то там оправданиями, объяснениями, да? Мгм.